Pues, mira, te cuento que hay como ciertas etapas en la vida que, de repente, como dicen: "Todo se te viene encima" y, pues, definitivamente, creo que es algo que me está sucediendo. Este, a veces siento que se me va ya de de control porque fíjate que, pues, tengo, eh, aquí s viviendo al lado de mi casa, a mi mamá. Hace poco mi hermano que vivía con ella todo el tiempo, pues falleció. Entonces, mi mamá se quedó sola y, pues, afortunadamente está aquí a un lado de mi casa y p y pues, cualquier cosa puedo ir rápido y checarla. Tengo más hermanas, tengo 2 hermanas más, pero, pues, ellas casi no casi no vienen, casi no tienen tiempo. En un inicio, cuando falleció mi hermano, pues, sí, sí estaban aquí, sí venían y la checaban, y y y preguntaban, y y y como que querían saber, este, cómo estaba de salud y eso, pero poco a poco, pues, se se fueron como relajando porque como yo vivo al lado, pero por otro lado, pues, yo también tengo, pues, mi trabajo, este, tenemos un negocio con mi esposo, hay muchas cosas que el negocio, pues, requiere, tenemos que estar muy pendientes de inventarios, este, pues, cosas que se tienen que que platicar con con la empleada que está ahí a cargo y que a veces, pues, también como que sabe que no vamos a ir y echa un poco la flojera, y por si fuera poco también tengo a mis hijos. Entonces, a veces, de verdad de verdad que se termina el día y no sabes, o sea, estoy cansadísima, y lo peor, que estando tan cansada y tan agotada, no puedo dormir bien, no me no puedo dormir como dormía antes, estoy continuamente padeciendo de insomnio. Entonces, todo eso se me ha juntado de una manera que no me siento cómoda conmigo misma, a veces no quiero ya salir con mis amistades, me aburro con mis amistades, me siento como que estoy de mal de mal carácter, en fin. Y quisiera comentarlo, pues, con la idea de desahogarme y, bueno, si al tú notas algo que me puedas, eh, sugerir, pues, también te lo agradecería.
Ujú. Sí. Sí, ya veo, la verdad es que tiene mucho sentido, que te sientas así, porque, son bastantes áreas, o perspectivas las que tienes que cuidar, en el aspecto de tu mamá. Eh, a lo que me comentas está ahora sola, ¿no? Y tú eres la persona que la apoya.
Sí.
Y también en el tema del trabajo
Ella está, sí, está sola, vive en uh en una casa, a un lado de la mía, pero sí, ella ella está completamente sola.
Ujú. ¿Y, cuáles de todas estas, este, preocupaciones, son las que más te están ocupando tiempo, o te están dando más ansiedad? El tema del trabajo, que me mencionas, los hijos, el tema de tu mamá, ¿cuál sería lo que le darías más prioridad de los 3?
Ujú. Fíjate, que <smacks lips> la lo que me da mucha ansiedad, es, eh, a veces pensar que que mis hermanas, a pesar de que saben que mi mamá, necesita ayuda, pues, no no p no pongan, eh, pues, na a atención, no no quieran, como como hacer algo. Me pone me pone mucha ansiedad, porque, no me quiero pelear, no quiero discutir, eh, pero, tampoco sé cómo hablárselos, Y y y el tema de que también mi esposo, y y mis hijos se dan cuenta, y me dicen: "Oye, pues, es que necesitas sentarte, eh, hablar con ellas", eso me da como mucha ansiedad. Y por otro lado, pues, también me abruma mucho, eh, que el negocio, pues, eh, lo lo tenga que estar, pues, dejando para, por ejemplo, llevar a mi mamá, a un lado, o que si mis hijos requieren otra cosa, también, tengo que ir con ellos, o que si, por ejemplo, en casa tengo que organizar al alguna del súper, lo que sea que se necesita. Entonces, todas esas cosas, pues sí sí, me me me llegan a pesar, ¿no? Me llegan a agotar, sobre todo.
Ujú. Claro, es normal porque, tienes demasiadas actividades en tu día a día. Ah, tal vez, eh, una opción sería que hablaras con tus hermanas y te pudieran ayudar un poco más en el aspecto de cuidar a a tu mamá, porque, eso tal vez te liberaría un poco más de tiempo y te daría tiempo también para revisar tus demás prioridades, incluso también, darte tiempo para para ti misma, porque me mencionas desde un inicio que ya ni siquiera disfrutas las salidas con tus amistades, ¿no?
Ujú. Sí. Fíjate que es algo curioso, pero, mientras que antes, eh, salir con mis con mis amistades y con mi esposo, tenemos amigos en común, era como para relajarme, llega ha llegado a un punto en que me da muchísima flojera, incluso estando en las reunio <chuckles> en las reuniones me empiezo a a sentir muy cansada y, pues, no sé no sé, por qué.
Sí, tal vez, el el hecho de que, bueno, me mencionabas anteriormente que te daba mucha ansiedad del aspecto de que, eh, tus hermanas empezaron como que a relajarse mucho en la participación de las responsabilidades que tenías con tu mamá, pues, tal vez eso también está generando, este, cierto estrés, o irritabilidad que hace que incluso tu tiempo libre ya ni siquiera puedas disfrutarlo, o tener esa paz o encontrarla más bien, ¿no?
Sí. Pues sí, es eso, como que la mente jue me hace esa jugada de de decirme, no, pues, es que cómo te vas a relajar, si estás pasando por esto, o cómo vas a estar pasándotela bien, si, por ejemplo, eh, no has podido checar el inventario en el negocio, o cómo puedes, este, eh, no sé, descansar si, por ejemplo, tu mamá necesita, mañana estar temprano en en el seguro social, eh, para sus medicinas. O sea, son muchas cosas que, la verdad, se me acumularon y que, pues, nunca antes las había experimentado. Entonces, como que necesito, poner un orden en eso, en los pensamientos, en como tal vez, em, atreverme más a hablarlo con con mis hermanas, o o no sé, si si incluso delegar cosas con mi marido, no sé no sé, tú qué opines.
Sí, una opción, sería poder, este, intentar, tener una plática, eh, con tus hermanas, para que puedan, realmente apoyarte en el aspecto, de estar más presentes ellas, eh, para poder este liberarte tiempo a ti también, o carga de la que ya tienes, en al menos en el aspecto de tu mamá. Eh, ya sea que te ayuden, eh, pues, participando más ellas, ayudándola a ir al seguro, como mencionas, o o visitarla más seguido. En el caso de que no pueda ser así, tal vez, apoyarte económicamente, para que puedan, este, pagar tal vez, a un cuidador, o algui o alguna ayuda profesional que la pueda apoyar. Em, en el tema del del trabajo, tal vez, podrías hablar con con tu pareja, con tu marido, y y ver realmente en qué área, realmente es tan necesaria, que tú estés presente, o en qué áreas, él también te podría cubrir. Y y bueno, me mencionabas el tema de de que, tu empleada, que tienen ustedes, eh, se se relaja mucho, o se descuida en el trabajo, eh, sabiendo que no tiene supervisión. Esta parte, la verdad, creo que, ah, podría, servir hablar con ella directamente, y hacerle ver, que tiene que ser más responsable, eh, porque bueno, es es un área de de importancia, ¿no? Que obviamente, si te afecta en el trabajo a ustedes en su negocio, pues, también va a terminar afectándola a ella, en sus posibilidades laborales dentro de ahí, ¿no?
Sí. Ujú. Ujú. Sí. Ujú. Sí. Ujú. Pues fíjate que sí, creo que definitivamente, has dado en el clavo, lo que me fa me está faltando a mí, es como saber conversar, saberme expresar, y no, eh, pues, como tratar de cargar todo conmigo misma, porque, definitivamente me estoy echando encima, pues, muchas cargas que podría delegar, simplemente, que podría desahogar hablando con las personas. Y, pues, sí, definitivamente también, con mis hermanas, pues, la parte económica, de que puedan ayudarme, para que si bien no pueden estar aquí, o o no pueden hacer algunas cosas, porque, tienen mucho trabajo, tienen a sus familias, pues, contratar algún cuidador, creo que sería, pues, una idea que no me parece para nada mala. Y, mm, pues, eh eh, todo esto, eh, sabiéndolo también, pues, no sé, platicar en casa con mi marido, igual él, que sepa que necesito que me apoye, ta poniendo más atención con la empleada, con no dejarla sola tanto tiempo, no dejar que tome tantas decisiones, porque, pues, como dicen, a a al ojo del buen amo, engorda el caballo, ¿no? Los negocios son para estar, este, pues, como con mucha presencia, con una presencia también, como inteligente de de no presionar tanto a la empleada, para que se vaya corriendo, pero, también, no relajarse tanto con con ella misma, no sé.
Pero, en el tema del trabajo, podrías, este, ver la posibilidad, tal vez incluso, si hay más áreas en las que te pueda ayudar ella. Eh, capacitarla adecuadamente para que tenga mejor, este, criterio a la hora de tomar ciertas decisiones y tal vez, también hablar con con tu marido en la parte en la que él te pueda apoyar estando tal vez más al pendiente de de ella, eh, no sé realmente de se trate tu trabajo, tal vez haya cosas que puedas supervisar de forma remota, tal vez desde la computadora, o tal vez, incluso desde alguna cámara, no sé realmente cuál sea el caso. Y también, em, me gustaría preguntarte si tus hijos son muy chicos, o tal vez ellos también, si ya son más grandes, tal vez podrían empezar a a este, pues, a meterse un poco más en el aspecto del negocio, ¿no? Y empezar a aprender sobre ello.
Ujú. Sí. Pues, ellos tienen, ahorita apenas están en edad escolar, están muy activos en sus escuelas y, pues, ellos más bien como que requieren un poco más de atención como como padres de de, pues, de todo lo que son las actividades escolares. Y definitivamente, de estar checando de manera remota, sí se puede tener como cámaras, así como bien lo dices. Esa es una una idea muy buena que se podría implementar, estar, eh, pues, supervisando de manera remota, ¿no? Y así también no me siento tan lejana, digamos, de del negocio tan tan que ya no tengo injerencia en las actividades. Entonces, que es algo que no quisiera, ¿no? No quisiera perder esa parte de, pues, de también saber moverme yo y tener mis ingresos, porque, es esa parte me gusta mucho de de obtener yo mis ganancias y no tener que estar esperando a que me den, o a pedir. Entonces, pues, no sé, sí sí lo encuentro muy coherente y y como muy positivo eso que me comentas, eh, en línea estar desde la computadora checando y y, pues, te agradezco mucho, porque, me estás abriendo un un nuevo horizonte o o una nueva manera de de ver todo esto, que que no enfocaba, como que me abrumaba yo misma con mis ideas, con mis pensamientos de me cuadraba mucho. Entonces, pues sí, te agradezco mucho porque, sí sí es son buenas alternativas.
Ujú. Ujú. De nada, espero y alguna de las sugerencias te sirvan y también puedas, este, llevar mayor comunicación para que tengas más tiempo libre también para ti misma.
Muchas gracias.
Hasta luego.